Thực ra thì, à, nó có giúp mình, ừm, tiếp, à, tiếp cận tin tức nhanh hơn rất nhiều bởi vì mình, ờ, hông hông biết cái này bạn có để ý hông, nhưng mà nh nhưng mà mỗi lần mình nói tới một chủ đề gì á, rồi sau đó bẵng đi cỡ vài phút rồi bật điện thoại lên cái vấn đề đó cái vấn đề, à, những liên gì liên quan tới những gì mình nói á, nó hiện ra trên đó luôn.
Ừm. Ờ. Ờ, nó hiện ra. Ừm, ừm, công nhận. Nó hiện ra liên tục ấy. Xong rồi mọi người bảo là đấy là nhờ công nghệ nghe lén à? Nghe lén từ điện thoại của mình à? <chuckles> Ờ.
Đúng rồi. Ờ. Thực thực ra thì cái đó giống, kiểu là, một cái, à, myth thôi, chưa có ai chứng minh hay xác thực chuyện đó hết trơn á.
Ừm! Thế hả? <laughs> Mình cứ nghĩ là đấy là công nghệ thật sự đấy, mình mình mình tin đấy. <laughs> Thế nên là mình đôi khi đôi khi là mình cũng sẽ, gọi là, tìm cách để tắt hết những cái ứng dụng liên quan đến mạng xã hội trong cái quá trình mà mình làm việc hoặc là mình tập s
Ừm. Thật ra thì Ừm hứm. Đúng.